Wouah, il m'arrive quelque chose là, heu, ouf! J'étais j'étais j'étais pas prêt, hein, heu j'étais pas prêt là, heu ben <chuckles> j'ai une, heu, grosse facture qui va tomber, hem, en gros j'étais mais mais je l'ai pas encore reçu. Mais je sens que ça va être énorme, hem, comment dire? Heu, j'étais à l'étranger, tu vois? Heu et heu, là d'un coup en fait j'ai pas regardé mais mon téléphone, heu, il était, tu sais, en avec le comment ça s'appelle? Le mmh ouais ouais, les données mobiles et ouh-la! Je crois que le le forfait il va être, heu, sévère. J'ai j'ai j'ai besoin de ton aide, il faut je je sais pas, ça ça me stresse, tu vois? Je, heu je crois que j'ai besoin d'en parler parce que, heu, je pense que mon compte en banque va prendre, un u un sacré coup, là.
OK ça n <chuckles> Vas-y, dis moi? OK. Ah. Ouais, ah ouais, ouais! Les données, heu, mobiles? Ouais. Ah ouais? Bah, heu A ce point là?
Bah, mine de rien, je l'ai je l'ai un peu utilisés et puis j'avais les notifications et j'avais tout, heu tu sais, heu, aujourd'hui ça rigole pas le hors forfait, hein.
Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais, non, non, je suis d'accord. Surtout si tu étais dans quel pays, heu, par curiosité?
Ah, j'étais en Égypte.
Ah oui, donc hors Europe. Donc heu, ouais, c'est très, très salé la la facture! Je f enfin je peux imaginer, heu, ouais. OK, hem, déjà, heu, tu penses que le montant tu pourrais estimer à peu près, heu, le montant?
Ouais, je dirais que comment dire, allez si j si je m'en sors à à moins de 800€, je suis bien.
Ah ouais, d'accord, OK je OK, ouais je ouais je comprends parfaitement que ce soit <chuckles> une situation stressante qui et hem, ah et as mais en termes de stress, heu, de facture, heu, ce serait celle-là à l'heure actuelle qui te pose le qui te fait le plus de soucis?
Bah, là tout de suite oui, parce que, heu, c'est c'est très très très frais mais en fait j'ai j'ai depuis il y a quelque temps, heu et je sais pourquoi mais j'ai je j'ai je s en fait j'ai pas réussi à me contrôler, hem, en fait j'ai des factures un peu imprévues qui tombent. Tu vois, heu, bon heu, u la voiture ou le hors forfait ça peut arriver, tu vois? Mais heu, comment dire? En fait ce que je fais c'est que je suis un peu tombé dans le piège tu sais de payer en 4 fois, tu sais des objets
Ouais. Ouais. D'accord. Oui, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. J Je comprend parfaitement.
et et et le truc c'est que des fois tu vois, je je paye pas 1 mois sur tel objet puis je paye l'autre et puis ainsi de suite et tu vois ça me fait du tu vois, un peu un escalier et le problème c'est que, heu, des fois il y a des il y a des factures que, bah, pour payer, heu, d tu sais, heu, plusieurs objets en même temps et bah, je vais pas payer ma facture EDF. Ou je vais pas payer mon loyer ou autre et tout d'un coup boom je me rappelle plus et bam: «Ah merde faut que je mette 2 loyers là. Ah mince là il faut que je mette ça!» tu vois? Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Ah ouais. Je vois. Ah ouais. Ouais, ouais, je vois totalement! Effectivement, en plus si il y a il y a tout qui se superpose, heu, il y a des petites surprises qui peuvent arriver, heu, très, très rapidement et le mmh là là, la facture, heu, elle va tomber, heu, bientôt celle, heu, du téléphone?
Ah ben, heu, moi j'ai reçu, heu, SMS, heu, là, heu, votre facture va être un peu plus élevée, heu, vous pouvez bientôt la consulter, heu je sais pas ce que c'est, enfin donc heu, apparemment ça a l'air d'être sérieux pour qu'ils me préviennent avant, heu, oui.
Waouh. Ouais, ouais, ouais et s là actuellement, si cette facture, heu, est comme tu m'as dit devait être amenée à tomber, avec un montant de 800€, ça ce serait problématique, heu, à quel point?
Bah, le truc c'est qu'en fait ça va ra ça va relancer tu vois ce système-là. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses que je pourrais pas payer
O Ouais, bien sûr.
et ou alors elle je la paye pas et je paye d'autres choses mais du coup, elle est toujours là et elle traîne et à un moment il va falloir la payer quand même et ainsi de suite et tu vois en fait j'ai j'ai toujours en fait, j'ai toujours une espèce de roulement. Où il y a et ben d'un coup là, j'ai pas fini de payer ça, ils v ils me veulent 2 mensualités puis là, tout d'un coup en fait c'est mes loyers et puis tout d'un coup en fait c'est la facture, heu, d'électricité. En fait j'ai pas réglé depuis 3 mois parce que j'ai j'ai payé d'autres trucs et je suis toujours tu vois, pris à la gorge comme ça, tu vois?
Ouais, voilà. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, je je bah, oui bien <chuckles> c'est je comprends totalement. Ça doit être, heu, extrêmement stressant. Tu as la possibilité, je ne sais pas, par exemple, d'en parler à à de l'entourage, des amis, de la famille, si c'est possible pour toi?
Hem, heu, comment dire? Mmh le problème, c'est que <chuckles> j'ai fait plus que leur en parler, tu vois, j'ai demandé un peu des sous à droite, à gauche, tu vois?
Ouais d'accord, donc tu es déjà tu as déjà des des des des prêts ch chez des proches j'imagine, quelque chose comme ça?
Mmh. Ouais, alors pas grand-chose, mais mine de rien, tu vois, j'en rembourse un, je prends un autre. Puis tu vois, pareil, roulement, quoi! Roulement, roulement, roulement.
Ouais. OK, donc à ce niveau-là, ouais des t sur tous tes proches, tu es tu es «en prêt» entre guillemets?
Ah pas tous, tous non plus mais, heu, il y en a bon, heu, je ben, voilà, on a tous des relations différentes avec nos proches. Il y en a, j'irai pas les j'irai pas les voir mais hem
Ouais. Bien sûr, bien sûr.
j'ai tu vois, j'aimerais que ça s'arrête. En fait j'ai j'ai envie que ça s'arrête. Heu, j'aimerais qu'on essaie tu vois de trouver une solution parce que c'est c'est plus vivable, quoi!
Ouais, bah, bien sûr, je comprends totalement <chuckles> que ce soit plus vivable, heu bah, ce que j ts on pourrait on doit pouvoir étudier des pistes ensemble. C'est ce que je peux te proposer, si si tu es d'accord, c'est tout? <laughs> OK.
Ouais, mais je prends toutes les pistes. Ah ouais, là il me faut il me faut une solution, hein!
OK. Bah, déjà, heu, dans un 1er temps là, à l'heure actuelle tu tu vas voir personne? Aucun pas un gestionnaire, heu, financier ou ton banquier ou un psy? Fin je sais pas. T tu tu as des consultations chez quelqu'un? Tu vois des gens? Tu es d ouais, tu vois personne?
Pas du tout, pas du tout, j j'y ai j'y ai j'y ai pas pensé du coup, je honnêtement, heu franchement, heu, ça un c'est peut-être u une idée parce que j'y ai jamais pensé.
Ouais, bah, en fait, heu, souvent c'est vrai que c'est important de même des gens qu'on connaît pas. Des spécialistes dans le domaine, heu, d de la gestion, heu, monétaire parce qu'effectivement, heu, c'est le genre de choses qui s'apprend, hein, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a des des gens qui peuvent, heu, aider, après c'est plus une question d'envie. Toi, si tu te sens d d'aller voir des d gens, même des fois, tu sais, si ta banquière, enfin, si tu te sens si tu as tu sens qu'avec ta banquière ou ton banquier, tu as un bon feeling, tu peux lui en parler. Effectivement, ils peuvent peut-être te faire, heu, je sais pas. Par exemple, des limites sur ton compte bancaire pour éviter que tu que tu craques et que tu
Mmh mh.
tu comment? Tu après c c'est c'est phénomènes de roulement, tu vois?
Ouais, je je je je vois pe peut-être aussi tu vois, heu, c'est intéressant ce que tu dis parce que peut-être qu'aussi il faudrait que je supprime, heu, ces ces applications, tu vois, de de sites marchands. Heu heu, qui permettent de faire des des des paiements en plusieurs fois, tu vois, heu et et que je me fixe une règle. Par exemple, c'est paiement une fois, heu, uniquement ou avoir une carte, tu vois, un compte qui m'empêche, tu vois, de ça, je pourrais voir avec ah, c'est c'est intéressant ça. Je pourrais voir ça avec mon banquier, par exemple. Avoir une carte où en fait je peux pas payer en plusieurs fois, comme ça, au moins, heu, ben, il y a plus de débat. Tu vois?
Ouais. Ouais, bah effectivement, si si tu as la possibilité de de faire ça, c'est c'est une excellente chose. Heu, après, heu, en termes de tu de comment, d'application, tu enfin tu maîtrises bien le téléphone ça va, heu?
Oh oui, oui, oui, je suis souvent dessus ouais. Ouais, ouais, ouais.
Enfin le, ouais, le numérique ça va? Ouais, ouais ouais. Parce qu'effectivement, heu, sur internet il y a quand même pas mal d'astuces pour, heu, faire de la de la gestion, hein, tout simplement de de patrimoine ou ou des des astuces pour, heu, effectivement cont s supprimer les les les paiements capables parce que, toi c'est quoi que tu il y a des choses dont tu arrives pas à à t'empêcher de payer? Enfin des choses qui sont pas forcément vitales, je veux dire, heu
Ouais. Bah, pas forcément vital, en fait, j'ai j'ai une obsession, tu vois? J'ai une obsession sur quelque chose, c'est que je suis assez minimaliste, j'ai pas forcément cent cinquante milliards d'objets chez moi, tu vois? Heu, mais par contre, heu, le le ce que je m'a ce que je m'autorise et peut-être à tort c'est que chaque objet doit être, heu, de la plus haute qualité possible, donc effectivement, par exemple, voilà, j'ai acheté un ordinateur alors oui c'est, heu, il fait partie des de très très très haut de gamme en ordinateur et et ça allait parce que je pouvais payer en 4 fois ou en 6 fois et bon, au final, dans ça ça, hem, avec mon salaire ça passait tout juste mais, tu vois, tu perds un peu trace: «Ah, attends, il me reste combien de paiement? 2-3?» Tu sais plus puis tu achètes autre chose et puis, en fait, j'ai envie d'autre chose et je pense que, heu, ce avoir ce système de paiement en plusieurs fois c'est c'est vraiment, heu, hem, tu vois c'est c'est c'est presque, heu, addictif parce que tu tu un truc que tu payes normalement 500 € tu le payes que 100 € par 100 € bon bah, tu le sens pas passer, heu, là je vou je voulais une guitare, heu, de vraiment de qualité j'en avais marre de jouer sur ma guitare, heu, d'entrée de gamme, heu, vraiment pas bonne, heu, bon bah, quand tu as, heu, une heu, une une Fender américaine, heu, qui normalement fait deux mille-deux mille-quatre-cents euros mais que tu peux la payer en 12 fois et donc du coup, bah, ou en 10 fois et bon, bah, c'est que 240 €, bah, ouais, mais c'est deux cent quarante euros mais sur 10 mois et pendant 10 mois tu as 240 € qui seront pas là et puis mais dans les 10 mois ben, j'ai j'ai autre chose qui arrive et tout et puis en plus tu sais j'ai cette sensation de, l'objet une fois qu'il est chez moi il est chez moi, personne va me le prendre, tu vois?
D'accord. Ouais. OK. Ouais, ouais. Ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mmh. Bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, heu Bien sûr, bien sûr et puis sur l'instant t effectivement, heu, f le fait que ce soit au aussi peu cher, heu, tu toi tu as cette sensation de de moins payer, en fait, plus ou moins.
Bah, o ouais ouais et puis tu vois comme on paye plus rien par en par en en cash. Tu sais les les billets tu les vois sortir de ta main tu dis: «Ouh là, ouais, autant j'avais j'avais ça maintenant j'ai plus que ça», là c'est juste des, tu vois, c'est des numéros sur un truc, sur un écran et boum, ça part, tu vois?
Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais, bah, bien sûr. Donc toi par exemple, ouais, te aller voir ta ta conseillère, c'est quelque chose qui te semblerait envisageable?
Bah, ouais, après j'ai un peu honte hein je te je te je te cache pas que là ça va être un rendez-vous un peu difficile: «Bonjour, vous savez, j'arrive pa je suis je suis un un homme adulte, j'arrive pas à gérer mes finances». Tu vois? Ça j'ai un cette honte, alors je dis pas il y a des gens qui ont des vrais problèmes mais heu, moi c'est juste que, tu vois, j'ai j'arrive pas à ne pas arrêter de dépenser, tu vois, c'est un peu. Tu vois? C'est un peu honteux. Tu vois?
Ouais. Ah. Non. Ouais bah, dé déjà, heu, moi je trouve qu'il faut pas minim minimiser, heu, enfin il y a des vrais problèmes. Je pense que c'est important de de se dire que c c'est c c'est quand même, heu, c'est pas si minime que ça et mais mais c'est vrai que c il faut pas avoir peur d'en parler je pense. N'importe qui qui écouterait, heu, ton ton discours et ce problème le prendrait à cœur et se dirait: «OK, bah là est-ce qu'on peut faire quelque chose?» ta conseillère, heu, va se probablement écouter et enfin, en tout cas, c c'est plus vis-à-vis de toi, il faut que tu aies l'envie. Et je comprends, heu, totalement que tu aies honte parce qu'effectivement l'argent, puis c'est toujours un petit peu une question tabou. Heu, ouais, mais honnêtement, heu, si l'i si tu as l'envie de de de sortir de ça, effectivement, heu, le fait d'en d'en parler, su surtout à des professionnels dans ce domaine, ça ça pourrait être, effectivement, une une bonne idée.
Bah, ouais un peu, tu vois? Et ouais. Après, tu vois, ce dernier coup de semonce là, ce dernier coup un peu, heu heu, voilà, ouais, au au au niveau au niveau du, tu vois, dernier petit coup dans le ventre là que je viens de prendre, heu, waouh, tu es là tu dis, tu rentres alors que tu viens de faire un un bon voyage et tu arrives bam! Heu, je sais pas combien je vais payer et encore 800 €, c'est si c'est <chuckles> si c'est pas plus. Heu, tu es là, tu dis: «Waouh, mais je vais être bloqué combien de temps et je pourrai pas payer ça, je peux pas payer ça, je vais devoir jongler avec encore combien de trucs», tu vois? Je pense qu'il faut que je prenne un temps même si c'est 10 mois, 8 mois, 9 mois ou en fait je ne fais, heu, j'achète plus rien et je ne fais qu'envoyer de l'argent tu vois, heu, dans, heu, rembourser tout ça, tu vois?
Ouais, l bah, la facture téléphone ouais. Ouais. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais. Ouais et puis les comme tu l'as bien dit, heu, si tu as la possibilité, heu, d'enlever les paiements en plusieurs fois, ce serait le le must.
Ouais, je vais faire ça. Tu sais q ouais, tu sais quoi, je vais suivre ton conseil, il est excellent, je vais aller voir ma conseillère bancaire. Je vais lui dire: «Écoutez vous m'enlevez, heu, toutes ces cartes où on peut faire un je sais pas quoi, vous me mettez une carte où je peux retirer, payer et voilà et c'est tout et terminé», tu sais quoi, je vais faire ça, je vais prendre rendez-vous là, tout de suite, là.
Un classique, ouais, c'est ça. Ouais, bah, écoute ce ce serait excellent si demain elle peut te recevoir, heu, ce serait parfait.